Dis moi, est-ce que tu peux me raconter une journée qui a commencé, heu, de façon terrible, qui était vraiment pourrie et heu, et qui a fini super bien?
Et beh, écoute, ouais, hein, j'ai j'ai plusieurs journées comme ça, mais heu, effectivement, il y a 1 qui a très, très mal, heu, commencé, parce qu'en fait, c'était quand j'ai eu, heu, les résultats de mon bac de français
Ah ouais, <chuckles> OK. OK. OK, ça marche donc qui était pas très bon j'imagine?
qui était très mauvais, très, très mauvais, heu, j'ai eu, heu, 7, heu 7, donc ça me f
D'accord OK. Tu as eu combien? OK, bon, ça va, c'est pas pas si terrible que ça.
Ouais, mais quand même, ça me faisait quand même, heu, 25 points de retard pour le le bac qui arrivait.
Ouais. OK j'ai et j'imagine tu tu mentionnes: «Bac de français» donc j'imagine que tu étais pas en filière, heu, littéraire, tu étais plutôt en scientifique ou économique et social?
Et donc, heu, moi mmh? exactement, j'étais en v en bac économique et social, exactement.
OK, d'accord, ouais. Donc ça va, c'était pas un énorme coefficient, quand même.
Donc il y avait les sciences aussi. Ouais, mais bon, c'est toujours, heu, chiant quand tu dois dire, heu, à tes parents que, heu, tu as eu telle ou telle note, quoi. <chuckles>
Oui, je comprends, ouais, ouais. <chuckles> C'est vrai surtout quand c'est une mauvaise note, ouais. <chuckles> OK, OK, OK.
Voilà, c'est ça.

Non, c'était sur internet et j'étais en vacances. J'étais dans les Landes
Ah! <chuckles> Trop bien. <chuckles>
c'est pour ça. Ça a un petit peu, heu, gâché un peu le le moment, et la matinée, je me souviens que mes parents, ils m'ont laissé, heu
D'accord.
bah ils m'ont ils Ils m'avaient laissé, heu bah, la le le matin, hem, dans le chalet, parce que, du coup, on louait, heu, un chalet à ce moment-là
D'accord, OK. C'est des vacances à la montagne?
et donc du coup Heu non, c'est dans les Landes.
Dans les landes? OK, ça marche. Et du coup, ouais, c'est, en gros, tu étais un peu privé de sortie, tu étais obligé de rester à la maison, heu, pendant qu'eux allaient s'éclater.
Ouais, exactement. Eux, ils étaient partis, heu, faire, heu, tu sais? Heu, une sorte de pas vraiment. Ouais c'est c'est c'est un peu Trampoline Park, mais tu sais, dans l'eau, là, mince, je me souviens plus comment ça s'appelle, il y a des structures gonflables. Et en plus moi, je vous s mmh.
OK. Ah oui, ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est un peu comme un parcours du combattant, heu, et tu as des trucs qui tournent et heu et tu tu tu tu marches sur des, heu, sur des bouées. Il faut pas tomber par terre. C'est c enfin, il ne faut pas tomber dans l'eau. Pardon.
Exactement. Et en plus, moi, c'était moi qui avais demandé cette idée-là, c'est moi qui avais recommandé ça et donc, du coup, heu, je l'ai je l'ai absolument pas faite. Mes parents, en plus, heu, je me souviens, tu sais, on avait un groupe à l'époque. On l'a toujours d'ailleurs et heu et du coup, ils avaient, heu, mis leurs, heu, les vidéos, les photos de mon frère et de ma sœur en train de s'éclater
OK, ça marche. Ah non! Ah non, c'est terrible, hein. Ah non, oh la la, mais c'est <gasps> mais c'est limite cruel ça, en fait. <chuckles>
et donc du coup, heu, j'étais dégoûté, mais vraiment dégoûté. En plus, tu sais, heu, ils avaient fait exprès de couper le wifi, donc heu, en fait, j'avais juste, heu, le le la 4G, donc je pouvais même pas regarder, heu, mes mes la télé. Je pouvais même pas rien faire, en fait. J'avais juste mon téléphone, à la limite pour regarder, heu, peut-être, tu sais, 1 ou 2 vidéos, heu, avec ma 4G, et encore la 4G, elle était, heu, catastrophique. Donc heu, 1 vidéo, ça coupait toutes les 3 secondes, quoi.
<gasps> Ah là là. OK. Ouais. <gasps> Oh la la, c'est c'est est-ce que, heu, l'idée, c'était de te faire réfléchir à ce que tu avais mal fait et que tu tu prennes du recul sur la situation, tu penses?

Parce qu'en fait, il s'avérait que, du coup, un une des personnes, heu, donc qui avait un peu plus, heu qui était un peu plus âgée, puisqu'il en avait de 20-21 ans. Et bah, son frère, c'était le directeur de du centre de loisirs
Ouais. Ah ouais. Bénef <chuckles> OK.
donc il avait les clés. Et bien évidemment heu, tout dans le respect, attention! On était pas non plus à casser, à faire des choses! Tout dans le respect, bien sûr
Ouais, ouais. Pas saccager le ouais, ouais, bien sûr. OK, ça marche. Et du coup, vous ça s'est passé comment, le reste de la journée? C'est enfin tu es resté le soir ou, heu, co comment ça a évolué, heu, la suite?
et ça a été, heu Ah bah, ouais, ouais, ouais. Mes mes mes parents, ils étaient, heu, quand quand ils sont rentrés, ils m'ont envoyé plein de messages: «Mais tu es où?» machin nin-nin nin. Moi, je leur ai fait oui, mais attends, je leur ai fait croire que j'étais parti, heu heu, réfléchir dans la forêt. Parce que tu sais que j'aime non, non! Mais tu rigoles, mais j'aime bien faire ça, là! Quand je vais à la pêche et tout. Et mon père, heu, il avait dit: «Bon, OK, heu, mais reviens pas trop tard, quoi. Heu, si ça te fait réfléchir, heu, de toute façon tu en as besoin». Et alors que moi, j'étais en train de faire la fiesta, heu, dans le centre de loisirs. <laughs>
Ah! ah tu étais, ah ouais tu étais pas là! <laughs> Te balader. <laughs> OK. Ouais. Ah là là, trop bien! <laughs> Et tu es tu es revenu, heu, à quelle heure? Enfin, c'était quel genre de soirée, heu? Vous étiez alcoolisés ou, heu, ou c'était non? Ah ouais, OK! Ah ouais.
Non! Non non. Non, pas d'alcool pas d'alcool. Heu, c'est en tout cas, c'est ce que le le petit frère avait promis à son grand frère, pas d'alcool, rien. Heu, il a tenu sa promesse. Et franchement, ça a été, heu
D'accord. OK. Ouais, c'était une super soirée, heu OK, très bien parce que, ouais, j'étais en train de me dire, heu, si tu rentrais en sentant l'alcool, oh là là tu te serais pris un de ces savons! Et et, dit toi
franchement incroyable! Ouais, ouais, des rencontres. Mmh. Ah, mais là là, c'est j'étais cuit, là. Là, c'était pas une journée, c'était, heu, c'était une semaine de punition, voire même plus! 2 ans de punition! <chuckles>
Ah <laughs> ouais. C'est clair! Aller! Tu rentres à la maison, heu, les vacances, c'est fini pour toi heu. On t'en on te met dans un bus et
Retour à la case départ, heu, retour en Île-de-France. <laughs>
Bah, je te jure, hein! Et heu et et du coup, ça s'est passé comment, heu, le retour? Heu, parce que je veux dire, heu, tu as pas pu rester toute la nuit non plus. Heu, tes parents se seraient doutés qu'il y avait un un quelque chose qui clochait. Heu, ça s'est passé comment, le retour?

Et ben écoute, j'ai rien fait. Je regardais par la fenêtre, j'ai j'avais qu'une hâte, c'est qu'il rentre. Au final, heu, à 13:00, je reçois une, heu, un un message de ma mère me disant qu'ils vont manger McDo, que, en plus, tu sais, pour un enfant, c'est terrifiant. Pour un ado, des parents qui mangent McDo sans toi et en plus de ça le ils partaient au mmh, à l'accrobranche l'après-midi, donc ils me laissaient encore tout seul l'après-midi.
<chuckles> Ah ouais, ah non mais c'est terrible. Ah ouais, waouh! Oh! Oh là là! Ouais c'est, ça été c'est c'est violent, hein, comme punition, heu, enfin je veux dire c'est pas violent physiquement mais mentalement c'est c'est terrible.
Ah ouais. Et en plus de ça, la ma copine de l'époque m'avait, heu, d <chuckles> je te dis ça, heu, tu sais, c'est vraiment concours de circonstances, mais le le matin, heu, le le matin, heu, donc du coup, j'apprends les notes, heu, mes parents j'apprends qu'ils vont faire tout enfin au début, c'était que la matinée, au final ils finissent par se faire McDo et aller à l'accrobranche, heu, l'après-midi et en plus de ça, je, heu, me prends un râteau de l'espace de ma de ma de mon de mon ex heu, bon, c'était c'était une amourette rapidos, qui me dit, heu, qui me quitte par message en me disant, bah écoute, heu, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. <chuckles> Ah c'est horrible
Ouais. Ah ouais, waouh! C'est pas parce que tu avais pas eu ton bac de français. <laughs> Au moins, au moins c'est déjà ça. Ah là, je suis désolé c'est pas cool, hein. Ah là, c'est vraiment c'est une une une journée bien pourrie, vraiment bien bien pourrie.
<chuckles> Oh rien à voir, rien à voir, mais bon c'est, waouh! Ah bah là pour le coup, ah mais c'était mais catastrophique vraiment et bon
Dans les règles de l'ordre. <chuckles>
bon, je me dis, heu: «Oh c'est pas grave». Heu, enfin si c'est grave en fait dans ma tête, c'était grave, je j'étais pas en train de pleurer, mais franchement j'étais, heu, il y avait rien à faire, parce que du coup mes parents, ils avaient tout pris, les DS, les trucs, les machins, J'avais rien du tout, parce que du coup, je t'ai dit, ils avaient enlevé la la connexion, ils avaient enlevé le câble pour que je puisse avoir la box pour regarder la télé, je n'avais rien du tout
Ouais, bien sûr. Mmh mh. Ouais. Ah ouais? Waouh! OK. <chuckles> Jusqu ah! Tu as trouvé, tu as trouvé la faille. Bah après quand on s'ennuie, on on va vite chercher des solutions, heu, là où heu, d'apparence il y en a pas.
jusqu'à un détail. Un détail que j'ai remarqué